हाँ, तो देखिए ना जी। हाँ।
जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि किसी खास यात्रा अ, आपने किया है, जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाया है? जी।
उम, अ, बिल्कुल, देखिए ना, मैं अ, जैसे कि एक यात्रा अपने दोस्त के साथ गया था और अ, जैसे कोई मंदिर ही गया था। तो जैसे यात्रा के दौरान बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप जब यात्रा में जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ देखते हुए जाते हैं ना। आप रास्ते में देखते हैं, बहुत सारे लोग, जो मजबूरी में खड़े होते हैं, भीख माँग रहे हैं या फिर कोई आप गर्मी गर्मी के गर्मी के मौसम में अगर कहीं जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें मतलब सफ़र के दौरान मतलब आप क्या-क्या देखते हुए जाते हैं, ये चीज़ आपको कहीं न कहीं कुछ सी सीखने के लिए उससे मिलता है। है ना? तो जैसे कि जैसे कि आपने भी कहा कि हम अ, अपने घर से 50 किलोमीटर दूरी भी क्यों ना चले जाएँ, तो वहाँ का जो है, संस्कृति और वहाँ का जो भाषा, ये सारी चीज़ें कुछ-कुछ चेन्ज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। है ना? वहाँ का जीवनशैली। तो बिल्कुल, मतलब इस दौरान मैं भी जब दोस्त के साथ मंदिर गया, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे अ, काफ़ी क्राउड रहता है, भीड़ रहता है। फिर भी वहाँ पे जो लोग अच्छे से लाइन में लग के, और अ, एक-दूसरे का मतलब लड़ाई-झगड़ा किए बिना आराम से गए, पूजा किए, है ना? तो ये काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पे लोगों का, जो है, इस प्रकार-सा, जो है, उनका रवैया देखके और बहुत जगह आप जाएँगे ना, तो वहाँ पे कुछ अलग दिखेगा। वहाँ पे लोग अ, आपको लाइन काट के आपके आगे चले जाएँगे। इस प्रकार से हरकत करते हैं ना? तो जब मैं वहाँ पे गया, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा और जो देखिए ना, हमको मु मुझे अच्छा लगा, तभी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना? तो यही, जो है ना, हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है यात्रा में बहुत। जी। हाँ।
जी। ओह! हुँ। जी, जी, जी, हाँ। हुँ। बहुत, बहुत कुछ देखते हैं। जी, जी। जी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। अरे, वाह! अच्छा। जी। हाँ। जी। जी, जी। जी, जी। बहुत करते हैं, बहुत जगह हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।

जी। जी यात्रा में उसके अलावा मैं देखती हूँ कि हम नए-नए अनुभव होते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। अ, मुझे बहुत पसंद है नए-नए लोगों से मिलना, नई परंपराएँ देखना, उनकी संस्कृति देखना, उनका कल्चर, उनके कपड़े, ये सब मतलब मैं बहुत इसमें रुचि रखती हूँ और उनका खान-पान उधर का उन लोग क्या कैसे खाते हैं, वो सब देखना बहुत ही मजेदार जी, बहुत ही मजेदार बात होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अ, जैसे कि मैंने नेपाल गई थी एक बार तो मैंने देखा कि वहाँ का लोकल वहाँ का लोकल्स में वो लोग ज्यादातर एक भाजी खिला रहे थे अ, पता नहीं कौन-सी भाजी थी मुझे नहीं पता लेकिन वो काफ़ी टेस्टी थी और हर उनके मेनू में आप जो भी मेनू ले लीजिए उनका, लेकिन हर एक मेनू में उनका जो भाजी कंपल्सरी वो लोग दे रहे थे। तो बड़ा आश्चर्य लगा, एक दिन तो मैंने पूछ भी लिया था उन लोगों से कि ये क्या ये क्या है? तो उन लोग बोले यहाँ लोकल भाजी लोकल में ये होता है, तो ये हम खाते हैं। लेकिन मेरे लिए तो एकदम नया था और मैं कहूँगी कि नेपाली लोग भी ना बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव के रहते हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। अ, जी।
हाँ, हुँ। जी। हुँ। अरे, वाह! हुँ, ये बड़ी बात है। हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। वो तो है, मैंने भी सुना है, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूँ, हमें और मुझे भी मुझे जहाँ तक लगता है ना कि हमें घर में ही बंद होके नहीं रहना चाहिए। हमें न नई-नई जगहें जाना चाहिए और वहाँ का अनुभव करना चाहिए क्योंकि हम जो है ना यही ये सारी चीज़ों से मतलब अ, बोला भी जाता है ना कि हम जो किताबों से नहीं सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल से सीखते हैं, हम करके सीखते हैं, है ना? तो बिल्कुल हम जब जाएँगे और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, अगर हम किताबों में वो चीज़ पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ का क्या भाषा है और हम सामने जाके वहाँ ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से आँखों से जी, सामने देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं तो वो हमेशा मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम हो, हम किताब पढ़ते हैं ना तो उसे भूल जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिकल करते हैं हाँ, यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ का क्या-क्या जो है अ, नृत्य कैसा होता है। ये सारे एग्ज़ामों में जो प्रश्न भी आते हैं ना, तो हम जब वहाँ जाते हैं, उसके बारे में खुद से लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं ना तो वो हमारे जेहन में बैठ जाता है, वो हम कभी नहीं भूल सकते और कहीं भी हमें कोई पूछ ले तो हम आराम से उसे जवाब दे सकते हैं, है ना? जी।
जी, जी। हाँ। जी। बिल्कुल सही। जी। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। बहुत, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। हुँ। हुँ। जी। अनुभव करते हैं तो अलग ही होता है। जी। उ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हम प्रैक्टिकली करते हैं तो याद रहता है। हुँ। जी, जी। जी।